أنا باواجه مشكلة كبيرة أوي بقى لي فترة، يمكن أكتر من 3 سنين. امم، لمّا بالاقي حاجات كده على الإنترنت أو عروض كويسة لحاجة حتى لو أنا مش محتاجها بس أنا شايف إن الخصم بتاعها كبير، باشتريها. الموضوع ده سبب لي مشكلة كبيرة جدًا لدرجة يعني مثلًا لو أخدت أوضة نومي فيها حاجات أنا مش عارف أوديها فين، المطبخ أنا ما باشوفش الرخامة بتاعت المطبخ من الحاجات اللي فوقيه مع إني أنا تقريبًا ما باستعملش غير ربع الحاجات دي وكُل ما آجي أفكر إن أنا أخلص منهم، بالاقي نفسي بازود بدل ما أخ ما ما أخ ما أتخلص من الحاجات اللي عندي فأنا بصراحة الموضوع دوّة مشكلة كبيرة جدًا عندي ومش عارف أعمل إيه.
اهم. بُصّ، هو أهم حاجة بس إنك ما ت ما تلومش نفسك أوي لأنك يعني أنت مش لوحدك <chuckles> في ناس كتير عامةً بتعاني من موضوع الشراء الاندفاعي ده. بس خلّيني أسألك هو أنت إيه الحاجة اللي لمّا بتحصل بتحفز جواك موضوع الشرا ده وبتحس إن هو بيحصل من غير ما تدرى؟
اهم. تمام. السعر، بصراحة يعني في كذا موقع أنا مشترك معاهم، يعني في مكان كده اسمه Best Buy، ده بيبقى عامل deal of the day، وبصراحة هو فعلًا أنا مِشتري تقريبًا 80% من الحاجات منه، وعايز أقول لك فعلًا الخصم اللي بيعملُه اليوم ده على الحاجة بيبقى بجد. يعني مثلًا أنا اشتريت في مرّة، آآ، آآ، المكنسة اللي هي بتمشي على الأرض دي آآ، نازلة من 500 ل200، وأنا عارف إن سعرها 500. آآ، في مرّه اشتريت laptop وأنا عندي 2 آآ، ب فيهم واحد أنا كنت مشتريه من فترة بسيطة تقريبًا هو، هو بسعر تقريبًا كان 200$، والإمكانيات بتاعتُه كويسة. بس يمكِن الحاجات دي أنا ما باندمش عليها، لأني موضوع التكنولوجيا شوية أنا باحبُه أوي، أنا اللي باندم عليه يعني مثلًا زي أدوات المطبخ، أنا اشتريت من عندهم حاجة بيسَمّوها كده آآ، slower
أوكي. أوكي. آه. تمام. حلو.
cook أو slow cook حاجة زي كده، حلّة صغيرة، والحلّة دي بتتوصّل بالكهربا أنا ما استعملتهاش خالص، ولغاية دلوقتي هي على الرُخامة.
آه. فاهمك.
آمم، أنا اشتريت مثلًا برضه من عندهم آآ، آآ coffee maker اللي هي بتستعمل حاجة اسمها K-Cup وبعد كده لقيت واحدة بنفس السعر تقريبًا اللي أنا اشتريت بتاعتي بيها، بس ليها خزان كبير وشكلها أحلى بكتير وبنفس السعر الصغيرة اللي أنا مشتريها، رُحت اشتريتها، وركنت التانية، قُلت إيه خلّيها دي لمّا مثلًا أروح مكان أو كده ممكن آخُدها معايا. وللأسف هي موجودة لغاية دلوقتي. آآ الكوبايات، كمية الكوبايات اللي أنا اشتريتها مش ممكن، وكُل ما آجي يعني أنا اتخلصت آخر مرّة وَدَيت في مكان اسمه goodwill بنودي فيه الحاجات اللي إحنا مش محتاجينها.
okay. تمام.
آآ كُل ما آجي أتخلص من أنا عندي كوبايات كتير أوي. اتخلصت تقريبًا من 3 كوبايات بس والباقي لأ، أصل دي ليها لأ أصل دي أنا عاجباني، أصل دي ممكن آخُدها هنا، أصل دي لمّا أعمل كذا، وما باتخلص من أي حاجة. آآ العفش نفس النظام. تمام.
إمم. مفهوم. طيب يعني أنت يع يعني أنت اللي بيحركك عامةً فكرة إن في offer تمام؟
آآ خصم كبير جدًا.
آه.
كمان، يعني مش أي خَصْم.
حتى لو حاجة أنت مش عارف هتبقى مفيدة بالنسبة لك والّا لأ، صح؟
آآ، حاجة ممكن تبقى مفيدة، باشتريها. لكن في حاجات طبعًا بابقى واثق إن هي مش مفيدة ليَّا، فما باجيبهاش. بس يعني مثلًا زي مثلًا الحلَّة الصغيرة دي اللي بتطبُخ بالبطيء، دي أنا قُلت احتمال أحتاجها. بس أنا ما احتجِّتهاش خالص.
إمم. فاهمك.
هو أنا مش عارف إزاي استعملها أساسًا يعني، إمم.
طيب. أوكي، طيب يبقى السؤال هنا بقى، أنتَ يعني هل بتاخُد وقت مثلًا إنَّك تفكر؟ لإن أنتَ بتقول إن هو deal of the day، فهل هو بيبقى ماشي على مدار اليوم، والّا أنتَ بتخاف مثلًا إن الحاجة اللي أنتَ عايزها دي تبقى خلاص خلِصِت من عندهم، فما بتلحَقِش بتبقى عايِز تشتري دلوقتي عشان تلحق، فما بتلحقش تفكر؟
تمام. لأ، هُم بصراحة أساتذة في الموضوع دوّة، لإن هو فعلًا بيعملوها يوم واحد، وفعلًا أنا جرَّبت كتير إن أنا أقول إن أنا هاشتري الحاجة دي، وأنسى، أرجَع ألاقي سعرها رجع تاني. فهو بيبقى في عدَّاد قُدَّامك، هو بالضبط العرض بيبقى 24 ساعة، أنا طبعًا عُمري ما هافتح من بعد الساعة 00:00، أنا بافتح الصبح، فبيبقى فاضل مثلًا 10 ساعات، 12 ساعة، على حسب.
إمم. آه.
فأنا عارِف إن أنا آخِري اللي هو، اليوم حتى هُم بيسمُّوها بيسمُّوها كده، آآ، deal of the day أو اللي هي لليوم، ليوم 1.
إمم. فاهمك. طيب، معلش برضه عايز أسألك، هل أنت ممكن إنك تشتري وأنت مزنوق في الفلوس والّا أنت برضه ده بيوقَفَك شوية؟
هي بُصّ، موضوع زنقة الفلوس يعني، مثلًا أنا دَخلي قلَّ كتير أوي الفترة تقريبًا بقالي 9 شهور دَخلي أقل. فبس بس، الحمد لله، أنا معايا فلوس، فهي دي المشكلة.
أوكي. إمم. آه.
بس أنا مش فلوس كتيرة برضو، بس يعني بس قادر أدفَعهم، يعني المواضيع دي بالنسبة لي بابُصّ لها آآ، بسيطة.
فأنت برضه بتبُصّ لها على إنها يعني هي فرصة، وأنا معايا الفلوس، ومش هاتعجَّز معايا الفلوس اللي أنا هادفَعها، عشان ده فُرصة وأنا الكسبان. يعني أنتَ بتبُصّ لها على إن هي مكسب لو أنا اشتريتها بالخ بال بال في سعر القليل ده.
تمام، بالضبط. صحيح. اهم. بالضبط، بس طبعًا بارجع يعني في حاج يعني مثلًا، أنا آخِر حاجة اشتريتها وندمت عليها أوي، آآ، اشتريت تليفزيون أكبر من التليفزيون اللي في أوضة النوم بتاعتي، وقُلت: "خلاص، ما هو أنا عندي حل، التليفزيون بتاعي أنزّله تحت."
أوكي. إمم.
من ساعة ما نزل تحت أكتر حاجة عملتها نَضَفتُه من التراب. ما شَغلّتوش خالص، أنا عمري ما شغّلت التلفزيون تحت.
آه.
أنا دايمًا باشغّله آآ وأنا نايم مثلًا، آه، فبَعد كده ندِمت، طَب أنا عملت إيه، دفَعت الرقم دوّة آآ، جِبت الحجم بتاعه أكبر سِنّة بس أو يعني مش كتير يعني وما استفدتش خالص باللي تحت، طَب أنا كنت المفروض الت التكنولوجيا دي سِعرها بيرخَص، فندمت جامد لأن أنا عارف إن التكنولوجيا النهارده لو أنا ما استفدتش بيها هي سعرها بيقِل يوم عن يوم ب كتير لأن بيطلَع الأحدث. فن ده، ده ندمت جدًا. وعايز أقول لك للأسف هو كان عندي 14 يوم أرجّع فيه الحاجة، لما فكّرت إن أنا أرجّع وبصّيت على التاريخ لقيت عدّى يومين.
في أوضة النوم. إمم. إمم. صح. تمام.
فده من الحاجات يعني اللي اتضايقت جدًا فيها، بس يعني في حاجات كتيرة اتضايقت، بس يعني ده آخِر حاجة أو اللي جِه فى دماغي دلوقتي لسه فاكره.
طيب طيب خلّيني أسألك، أنت ذكَرت برضه نقطة مهمة. هو أنت الندم عَندك بيبدأ إمتى، يعني إمتى بتحس اللي أنا عملته ده، لأ ده كان شراء إندفاعي وما كانش المفروض إن أنا أشتري الحاجة دي، إمتى الندم بيحصَل؟
م ما بيبتديش غِير لمّا باحس إن يعني مثلًا بالنسبة لحاجة مثلًا أنا مشتريها وما استعملتهاش باحس بالندم. حاجة زي التليفزيون يمكن مختلِفة، كلّ ما باعدّي تحت وباشوف التليفزيون ومثلًا ما باستعملوش وعليه تراب باقول: "الله، طب ما يعني ما هو ده كان شغال، ده ما قالش لأ."
تمام.
إيه اللي خلّاني نزِّلته من فوق وجِبت التاني؟ الفلوس دي كنت ممكن أشيلها، لقدّام شوية يطلَع حاجة جديدة وأشتريها. آمم، زي ما قُلت لك يمكن الكمبيوتر أنا عندي كذا كمبيوتر، ده ما ندمتش عليه خالص. آآ، العِدّة أنا برضه عندي مثلًا جنان في العِدَد، جنان. يعني أنا باحب العِدّة جدًا، فعَندي مثلًا ال مجموعة المَفَكّات، بأُفاجأ إن أنا مشتري حاجات زي اللي أنا اشتريتها وأنا مش مش فاكر ورميتها في شنطة العِدّة. لأن أنا عندي شنط كذا شنطة عِدّة، لأن أنا باحب أنا مجنون في العِدَد دي يعني، مجنون بجد، يعني أنا باحبها جدًا فبارجع أندم باقول الله! طَب أنا اشتريت دي وبالذات إن في حاجات زي العِدّة دي الأماكن اللي أنا باشتريها منها ما ينفعش أرجّعها.
إمم. أصلًا. أوكي. أها. طيّب هو أنت جرّبت مثلًا إنّك إلى حدٍ ما تعمل زي إحصاء؟ لأنك بتقول أنت كده كده عَندك برنامج، بتحط عليه خلّينا نقول المفضلات بتاعتك أو الحاجات اللي أنت عايز تشتريها، فهو يقدر إن هو يبعت لك العروض اللي على الحاجات اللي أنت عايز تشتريها. ليه ما فكّرتش قبل كده إنّك ما تشتريش حاجة إلّا اللي موجودة في الليستة بتاعة الحاجات اللي إنت عايز تشتريها؟
اهم. أنا بصراحة ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، وبصراحة كمان أنا عُمري ما عملت لِستَة للحاجة اللي أنا عايز اشتريها غير بس للحاجات اللي هي الأكْل والgrocery والحاجات دي للبيت، دي الحاجة الوحيدة اللي باستعمل فيها لِستَة.
تمام، طيب على الناحية التانية
طب قُل لي أكتر يعني عن الموضوع ده، يا ريت لو ت تفهّمني بالضبط اعملها إزاي؟
ماشي، أنت ممكن إنّك تعمل بُصّ يعني وأنت مثلًا في البرنامج بتاع best buy عندك في حاجات اللي هي ب بتبقى ممكن إنّك تحطّها في لِستَة سواء لِستَة المفضلات أو لِستَة الحاجات اللي أنت عايز تشتريها بعد كده.
تمام، بس إمم.
فأنت بتدّي خلّينا نقول اللوغاريتمات بتاعة البرنامج أو المنصّة معلومة إن أنت لمّا يحصل تغيّر في السعر منطقي في الحاجات اللي أنا حاططها في المفضلة أو الحاجات اللي أنا حاططها في اللِستَة دي، أرجوكم قولوا لي، <laughs> فاهم، فبح بحيث إن أنت لمّا تيجي حاجة سواء بقى في deal deal of the day أو حاجات م مختلفة
اهم، تمام، امم. كويس، إمم.
تبقى أنت عارف خلاص إن أنت آه تمام، هو ده السعر اللي أنا مُستعد إن أنا ادفعه في الحاجات دي، وده فعلًا عرض ما يعوّضش في حاجة أنا عايزها أو حاجة أنا مهتم بيها، تمام، عن الناحية التانية ممكن إنّك لو deal of the day أنت شايف إن هي ممكن تبقى مُرعبة بالنسبة لك
م م تمام.
حاول إنّك مثلًا تضبط منبّه، يعني مش مش باقول لك ما تشتريش، يعني ما تب بطّل شرا، بس ممكن إنّك تضبط منبّه بعد لمّا أنت تبص لإن في الأغلب أنت هتسنى، بس ممكن تضبط منبّه مثلًا على الاستراحة بتاعة الغدا اللي أنت بتاخدها في الشغل، مثلًا، بحيث إن أنت لحد لمّا تاخد استراحة الغدا، تبقى قاعد بتفكّر أنا البتاعة دي هاشتريها هاعمل بيها حاجة والّا لأ؟
تمام. تمام، تمام.
ولو قرار لِسّه معاك لحد استراحة الغدا وأنت شايف إن هو مهم وممكن تندم لو ضاعت عليك، خلاص اشتريها وأنت في استراحة الغدا، بس على الأقل هتدّي لنَفسك وقت من ال10 ساعات اللي متاحين ليك، هتدّي لنَفسك على الأقل 5 ساعات تفكّر فيها، بس.
اهم. هو بُصّ، هي دي فكرة حلوة. الفكرة الأولانية موضوع إن أنا أظبُط الاستش آآ، الاس آآ، الإشعارات أنا شايف إن هي هتبقى صعبة، لأني الإشعارات بتاعة حاجة زي كده هو بييجي يقول لي النهاردة في 5 items عليهم خَصم آمم، م فما باقدَرش، يعني أنا ممكن أقول له بس يطلّع لي الإشعارات بتاعة ال الdeal ده. أ في إشعارات تانية أنا الحمد لله وقّفتها لأن هي كانت مشكلة، اللي هو إشعارات لمّا يبقى في حاجة نازلة في خَصم، أنا بس بابُص على الإشعارات بتاعة الدي ال ال اليومي اللي هي اليوم هو نظامهم بيعملوا 5 حاجات. بس بالنسبة لفكرة إن أنا أأجل الشِرا دي أنا هابتدي أجرّبها وأشوف، لأن هي فكرة وحتّى يمكن ما أخلّيهاش ساعة الغدا، ممكن أخلّيها بعد ما أرجَع من الشغل كمان أ أعتقد إن بعد ما أرجَع من الشغل وأسمَع الجَرَس، هافكر أكتر إن أنا أشتريها لأن المشكلة إن أنا أول ما باشوف الحاجة وبالذات إن أنا معايا كارت معاهم باخُش باعمل sub آآ، submit وخلاص انتهت اشتريتها.
آه. فاهماك. آه. في دوستين 3 أنت بتبقى خلاص الحاجة اشتريتها. بالضبط.
تبقى خلَصِت تمام. فأنا بجد هاجرّب الموضوع دوَّة وأنا متشكر جدًا، جدًا على كل النصايح الهايلة دي آآ، وإن شاء الله أسمع يعني أبلّغك بالأخبار.
لا شكر على واجب، وأنا موجود دايمًا.